Betul, Mas. Sangat menyedihkan sekali, seperti itu. Jadi, eee, kalau dari saya sih cara untuk menikmati kopi lebih nikmat, itu sama seperti yang, Mas Rulik, sampaikan tadi dengan membatasi
Mhm mhm mhm. Iya iya. Iya. Mmm. Iya. Tanpa gula? Oh, membatasi ya? Iya iya iya.
Membatasi gula. Gula tetap dipakai, tapi jumlahnya terbatas. Jadi misalkan dari yang sebelumnya 2 sendok mungkin bisa kita kurangi dengan 1/2 sendok saja, seperti itu. Jadi, mmm, dari, apa, dari kitanya ingin menikmati kopinya itu masih dapat, dari aspek kesehatannya juga masih dapat, seperti itu, Mas Rulik.
Mhm mhm. Iya. Iya. Mhm. Iya iya iya. Iya setuju sih, Mas. Cuman untuk masalah gula itu, sebenarnya ada ya, maksudnya ada, apa ya, penggantinya gitu yang namanya stevia kalau, Mas, tahu. Cuman aku sih belum belum, apa ya, belum nyoba. Katanya itu katanya itu lebih sehat juga, terus ada jurnal penelitian juga. Jadi heeh, jadi, mungkin kalau Masnya suka gula, tapi enggak mau, apa ya, eee, masih mau mengurangi dan enggak bisa, apa, lepas dari gula itu, aku saranin coba nanti, apa, minum kopi gulanya diganti stevia gitu.
Iya. Mhm. Oh. Mhm. Mhm. Oh, oke. Nanti itu, nanti coba akan saya cari di toko atau warung atau supermarket terdekat, Mas, ya. Jadi mereknya tadi stevia Mas, ya?
Gitu sih, mhm. Mhm. <chuckles> Iya. Eee, bukan merek sih, itu s s kayak apa ya, itu memang namanya gitu, gula stevia gitu, untuk mereknya sih banyak heeh.
Astaga. Oh, namanya gula stevia. Oh, oke. Mungkin nanti akan
Iya. Itu nanti bentuknya cair gitu.
Oh, bentuknya cair, Mas, ya? Kalau untuk gula semacam itu sih sebenarnya saya belum pernah mencoba ya karena, eee, tidak terlalu, apa namanya, eee, menurut saya enggak terlalu, apa karena belum pernah mencoba, jadi belum terlalu tahu manfaatnya seperti apa. Nah, mungkin setelah, eee, tahu, eee, seperti ini, ada referensi dari, Mas Rulik, nanti akan sub saya coba cari tahu ketika pergi ke supermarket atau ke pasar.
Mhm mhm mhm. <chuckles> Iya iya. Mhm mhm mhm. Iya iya. Mhm mhm. Iya. Terus, maaf ya, Mas, ya aku potong, terus kalau seumpama, apa ya, ada waktu enggak tertentu kalau, apa ya, eee, sehari yang bisa milih, apa ya, membuatmu me lebih memilih kopi atau teh itu, ada enggak sih waktu tertentu gitu, Masnya?
Mhm.